Ты знаешь, я вот совсем недавно переехала в новый город, даже в другую страну, и мне довольно тяжело адаптироваться к новой среде. А, всё сразу навалилось: и учёба, и поиск работы, какие-то бытовые вещи. Вот, пожалуйста, подскажи мне, как мне побыстрее адаптироваться?
Мгм. Ага. А ты можешь уточнить, а почему именно ты приехала: работа, в учеба или какие-то другие обстоятельства?
Конечно, да. Ну, мы с супругом переехали вдвоём формально по учёбе. То есть она не будет занимать прям всё время, да? Это такой заочный формат. А, но, тем не менее, и мы параллельно будем и искать работу здесь, э, и вообще налаживать быт, да? Планируем всё равно сюда, ну, м, здесь провести несколько лет своей жизни.
Ага. М. Мгм. То есть вы переехали на несколько лет, не на всю жизнь. Правильно я понимаю?
А, ну, пока не знаю. Жизнь покажет. Да, если всё хорошо сложится, то, может быть, мы здесь задержимся, да. Может быть, это станет нашим новым домом. Но пока вот я ещё вот просто пытаюсь справиться со стрессом, вообще понять, что происходит, да, немножко адаптироваться и пока не думаю о таких вещах. Ну, но в ближайшие пару-тройку лет- да.
А. А сколько вы уже здесь находитесь, в ново в новой стране?
Ну буквально пару месяцев.
Пару месяцев. А у вас, вот вы ехали сюда. У вас, возможно, уже есть какие-то знакомые, я не знаю, какая-то друзья, коллеги, родственники. Кто-то есть у вас на новом месте?
К сожалению, нет, потому что эт довольно маленькая страна. И вся наша информация, всё, что мы о ней знали, да, это просто почерпнуто из интернета, из каких-то видео, да. Как там мы просто смотрели, как живут другие люди, да. Поэтому, к сожалению, нет пока еще никакого круга общения. То есть все друзья, они где-то, связь тока онлайн.
Ага. Мгм. Ага. Мгм. Ну тогда да, тогда действительно у тя такая достаточно, м, сложная ситуация. Потому что, ну, это очень тяжело- приехать. Вот, ну, хорошо, ты с мужем, конечно, это уже проще. Но всё равно вот, переехать в чужую страну, где нет вообще никого, да, из местных знакомых- это серьезный стресс. И я тебе хочу сказать, что это достаточно сложно- адаптироваться, да. Потому что как-то проще, конечно, адаптироваться, когда уже есть, э, за что зацепиться, можно так сказать, да вот. Есть какие-то там, круг друзей, которые тебя знакомят с кем-то, вот и ты уже по-немножку адаптируешься. Но в твоёй э, в твоёй сит э, в твоей ситуации, я так понимаю, у тебя есть учеба.
Да. Увы. Да, так и Мгм. М. А, да, она уже началась. То есть у меня есть какие-то новые контакты, да, с людьми. Но они т конечно, такой ш Пока знакомство очень, а, поверхностное. Потому что учеба такая заочная, она н я нь не провожу там много слишком времени. Но уже, конечно, какие-то знакомые начинают появляться среди местных и среди русскоязычных, да.
Так. Ну. Мгм. Мгм. Мгм. То есть, а как бы ты хоть Вот, э, в твоем, а, и представлении, вот ты идеально адаптирована. И как это выглядит? Вот у тебя сколько друзей, какой уровень общения? Или вот как, э, как это ты это видишь?
Ну ты знаешь, для меня, наверно, вот это приоритет, там, общения, э, он, конечно, есть. Я такой социальный человек, но мне не нужна тут толпа друзей. Мне кажется, парочка хороших знакомых, да, с которыми, там, ты можешь где-то провести время- уже неплохо. Я не говорю это, конечно, через годы, а вот, ну, на ближайшее время такая перспектива. Больше меня вот вот это то, что я очень много стресса, да, э, связано с переездом. Как бы, что нужно разбираться, что другой язык, да. Что нужно взаимодействовать с какими-то органами местными, да, чтоб получать документы. Просто иногда в магазине не можешь найти то, что тебе привычно и нужно, да. И все вот эти вот мелочи, они накапливаются. Ну ж поиск работы. И из-за этого, ну, чувствую себя не очень уверенно, да. Ну, в таком стрессовом состоянии. Вот это меня беспокоит. И хотелось бы как-то, не знаю, почувствовать себя уже чуть быстрее, да, покомфортнее.
Мгм. Мгм. М-да. М. Ну. Да. Ага. Да. М. А у тебя язык, вот скажи, пожалуйста, на каком уровне? Ты свободно общаешься с местными населе с местным населением?
Ну, с местным населением я общаюсь на английском преимущественно, потому что местного языка я не знаю. Он просто совершенно в зачатке. Ну, вот тока начали не так давно изучать его. Ну и это всё равно другой язык, на это требуется время. Какие-то простые фразы я могу поддерживать, но при этом абсо основное общение у меня происходит на английском. Это не проблема для меня, я его знаю, м.
Ага. Ага. Конечно. А, э, в этой стране твоей новой, да вот, э, на каком языке вообще общаются местные?
Ну, общаются на местном языке, да, но английский есть в обиходе. Правда, среди такого в основном молодого населения. Ну вот. Ну, с ними я, собственно, и взаимодействую в центре города, потому что город туристический. Но когда дело касается каких-то официальных органов, служб или более возрастного населения, а, тут уже начинаются сложности. И в ход идут переводчики, да, либо какие-то посредники для общения.
Ага. Ага. Мгм. Ага, ну да. То есть, э, тебе еще к этому стрессу <chuckles> адаптации, насколько я понимаю, добавилось еще вот такой языковый, э, языковой барьер. Правильно?
Да, да, это тоже ж всё угнетает, конечно. Я понимаю, что я с удовольствием буду учить этот язык, но на это просто уйдёт время. Это, конечно, не месяцы. Вот мне больше интересно действительно, как мне ну, может быть, есть какие-то советы, что мне сделать, чтобы почувствовать себя как-то здесь комфортнее, может быть, больше как, да, как уже, как дома, да? Вот. Есть ли какие-то у тебя рекомендации?
Ну ну. Конечно. Ну смотри, как дома почувствовать себя, конечно, на это надо время, а, но это возможно. Просто дай себе время и вот, э, ну, конечно же, старайся больше коммуницировать с местным населением, да? Так ты быстрее язык выучишь, а, и тебе как-то поймешь культуру, да, поймешь вот этот менталитет. А еще скажи, пожалуйста, у тя есть какие-то увлечения, не знаю, спорт какие-то, вот, может, творчество какое-то?
Мгм. М. Ну, ты знаешь, не особо. Я очень люблю гулять, люблю ходить в хайкинги. А, тут, слава богу, да, у меня страна с такого ф есть такая возможность. Тут действительно это очень распространено. Люди ходят в горы, постоянно гуляют, а, по ним. И вот мы уже даже ходили. Да, это очень здорово. Ну, наверное, это с такое основное, какого-то другое вида активности вроде нет.
Мгм. Мгм. Ну это отличный вид активности, т чтобы завести друзей. Если это, например, э, группа идет в горы, да? Разве может быть лучше место, чтобы завести друзей? Вот есть там у вас какие-то вот туристические маршруты, куда идут именно группой?
М. О, да я не знаю, наверно, они есть. Я просто ещё не узнавала. Тут просто есть несколько мест в округе, ну, просто куда ходят часто люди. Но они не собираются для этого специально, они просто ходят своей компанией. То есть вдвоём, кто-то один, кто-то с собакой, ну кто-то с семьей.
Мгм. Во В з а, есть ага. А с возможно, стоит поискать? Возможно, есть какие-то вот, а, туристические агентства, где люди идут с гидом, например. Вот там собирается, например, компания 30 человек, 20, да. Вот, и это отличный момент, чтобы завести себе таких, ну, по крайней мере, знакомых, а, возможно, даже и друзей.
Мгм. Спасибо тебе за рекомендацию.
Еще, конечно, да. Еще, конечно, можно пойти, эм, в спорт. Тоже это отличное место, чтобы завести новых знакомых. Ну, тот спорт в или там танцы, ну, любые активности, которые тебе там по душе. Там тоже можно завести достаточно много приятных знакомств. Вот, э, что касается, конечно же, вот, э, ты говоришь, испытываешь стресс по поводу оформления документов. Ну вот смотри, так как ты, м, языка местного не знаешь, насколько я понимаю, и документы оформляются только на местном языке. Ты рассматривала возможность просто использовать в этот момент переводчика, чтобы снизить стресс?
Да. Э, да, конечно, так и есть. Э, мы так и делали. Когда мы подаем документы, конечно, мы используем. Но, к сожалению, в каких-то вот вещах, э, а, каких-то ежеминутных, ну, ты не можешь всё время ходить с переводчиком, да? В какие-то очень важные моменты, естественно, мы с используем помощников, да, наших консультантов, которые с нами всегда. Это к это и а, очевидно, снижает, да, мой уровень стресса. Да, это очень помогает, но это не всегда возможно, конечно, да. Поэтому, так или иначе, я всё равно буду иногда испытывать дискомфорт. Но я не считаю, что это что-то страшное, да. А, да, как бы просто это вот одна много мелочей, они накапливаются, да, поэтому такое ощущение немножко, да, э, дискомфорта бывает.
Мгм. Мгм. М. Вом Ого. Конечно. Ага. М. М. Ну это отлично, что ты понимаешь, что вот, э, вот эти бюрократические вопросы- это просто какой-то этап, а, <chuckles> не совсем, да, повод для большого стресса. Ну вот смотри, также я бы тебе рекомендовала вот управлять своим днем. Как у тебя вообще с распира э, с распорядком дня?
Конечно. Ну, ты знаешь, сейчас он такой довольно нережимный, вот. Потому что какие-то дела, они все очень хаотичные. Пока нет постоянной работы, поэтому, да, то есть, что как придётся, так и по так и поели, так и поспали. Поэтому, конечно, да, режим щас хромает.
Мгм. А у тебя есть какая-то возможность, например, как-то упорядочить режим? Потому что вот когда ты контролируешь свой день, э, это доказано уже, да, вот учеными, докторами, что вот когда человек на новом месте контролирует свой день, да, вот под контролем у тебя всё, вот тогда намного ниже уровень стресса. Так как у тебя и так достаточно высокий уровень стресса, да, переезд, незнание языка,- э, вот эти все бюрократические сложности. Было бы здорово, если ты бы могла как-то организовать свой день и вот контролировать, вот даже, возможно, первое время по часам, вот пока тебе не станет легче. Скажи, есть такая возможность?
Мгм. Мгм. А, ну ты знаешь, я думаю, что можно как-то начать это делать. А скажи, есть ли у тебя какие-то практические рекомендации, с чего вообще начать? Ну, чтоб мне просто, не знаю, заставлять всё делать себя в одно и то же время, или есть какие-то какая-то помощь, э, может, что-то использовать, какие-то инструменты для этого?
Ну Ну есть, конечно, инструменты. Ну, во-первых, всё начинается, конечно же, с маленьких шагов. Да, не надо сразу вот, э, контролировать полностью свой день. Начни с контроля, например, вот хотя бы приема пищи. Да, вот ты кушаешь в одно и то же время, ты, э, н не хаотично, да? Вот сегодня ты ты у тебя завтрак, а, в 8, а завтра у тебя завтрак в 12, а послезавтра его вообще нету. Вот то, что просто контролировать, да, вот просто приемы пищи, ты можешь, э, это начать контролировать. После этого, конечно же, э, желательно завести себе ежедневник и записывать вот все задачи туда. И вот когда ты просто видишь, это всё написано, да? Вот не когда это хаос этот в голове. Ты вот это всё расписала, у тебя список такой, э, ты это видишь, и у тебя не хаос в голове, а вот эта же структура, да, список в голове. И с этим намного проще, да, справляться с этими делами, особенно, если вот это какие-то бюрократические дела.
Так. Мгм. Мгм. Ясно. Спасибо. Да, это действительно, на самом деле, это может сработать, потому что, ну, я никогда этого не пробовала раньше, да, но вроде бы, ну, необходимости не было. А щас действительно, вот в этом потоке хаоса, когда всё совсем новое, это, правда, мо поможет немножко организовать, мне кажется, и, и себя, и время, да, и немножечко, да, навести порядок такой, да, определённый. Спасибо тебе за совет. Да, я думаю, что я обязательно прислушаюсь. Ну и спасибо тебе за рекомендацию по поводу поиска каких-то, э, людей. Э, может быть, какие-то совместные хайкинги, да, что-то такие активности. Поищу что-то, может быть, в каких-то компаниях, может быть, в соцсетях. Вот, я думаю, что тоже будет, э, тоже поможет. Ну когда я буду готова уже к тому, чтоб заводить новые знакомства, тренировать язык. Пока это, я думаю, что следующий шаг. А вот начну я как раз, да, с того, что ты посоветовала. С какого-то распорядка, порядка дневника, вот, с дел. Спасибо.
Но. Мгм. Да. Да-да. Ага. Да. Мгм. М. Я надеюсь, у тебя всё получится. И я желаю тебе приятных, э, друзей. И я тебе желаю, конечно, чтобы у тя прошла адаптация быстро и легко. Я надеюсь, мои советы, м, тебе помогут. Я была бы рада, чтобы мои советы тебе действительно помогли.
Спасибо тебе. Пока.
Пока.